Ja, also ich hab 'n Problem mit Essen. Ich bin übergewichtig und ähm, das nervt. Man muss dazu sagen, ich bin auch äh, so ein 1,90 m groß. Nicht klein, äh, hab breite Schultern, bin sehr stark und das Übergewicht, das fällt nicht so auf bei mir, weil ich halt eben sehr groß bin. Aber das Problem, was ich hab, ist einfach, dass es da ist. Ich merk, wenn ich die Treppen hochgehe und so weiter, dass es schon wirklich nicht so gut ist und das liegt einfach daran, dass ich meine Ernährung überhaupt nicht im Griff habe und auch überhaupt keine Disziplin dabei. Ich bin sehr gierig, wenn mir etwas gut schmeckt, dann esse ich das viel. Ich mag auch mal so Fast Food und solche Sachen und generell habe ich da nicht so wichtig den Dreh drin. Und da wollte ich auch einfach mal fragen, ob du da Tipps hast oder, ähm, ob du mir da helfen kannst, äh, wie ich das vielleicht ein bisschen besser machen kann. Ja.
Ja, also erst mal muss ich sagen, ähm ist es super, dass du das Problem erst mal ansprichst und, dass du das selber auch erkannt hast Du hast ja gesagt, ähm, ja, du isst ganz gern einfach das, was du essen möchtest und achtest da jetzt nicht drauf, ob das grad irgendwie zu deinen na ja, ob deine Kalorien am Tag oder so schon überschritten sind. Hast du schon mal in Erwägung gezogen, dir vielleicht einen Ernährungsplan zu schreiben, wo dann wo du dir vorher Gedanken machst: „Okay, wie viel darf ich essen“ und das dann vielleicht auch mit Rezepten füllst, die dir schmecken?
Mhm, also, ich persönlich hab noch nie 'n Ernährungsplan geschrieben. Ich hab das Einzige, was ich gemacht hab ich hab viel Sport gemacht. Aber das hat mir nicht wirklich geholfen, äh, dünner zu werden. Das Problem ist, dass ich dann eher größer werde, weil mein Körper halt einfach sehr schnell Muskeln aufbaut. Wie gesagt, ich bin wirklich äh, 'ne Kante, ne? Aber das Ding ist einfach, dass ich da irgendwie mit dem dünn werden nicht so richtig warm werde. Vielleicht ist so 'n Ernährungsplan tatsächlich keine schlechte Idee, weil ich muss wirklich zugeben, dass ich bisher noch keinen gehabt hab.
Mhm, <smacks lips> und, wenn du zu viel isst, welche konkreten Lebensmittel sind so typischerweise die, die du dann, ja, isst oder die in deinem Einkaufswagen landen?
Also, was ich am meisten äh, in mich hinein stopfe, das ist vermutlich Fleisch und ähm, äh, fettige Sachen wie Käse und Nudeln. Und ähm, ich esse sehr gerne Rosenkohl, der ist zwar gesund, aber darüber mache ich mir halt Soße Hollandaise zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Beste und äh, generell salze ich meine Sachen auch sehr gerne. Also das sind so die Sachen, die ich sehr gerne esse. Und zwischendurch was Süßes auch. <laughs>
<laughs> Okay, ja, ich verstehe. Also, das ist ja alles jetzt nicht recht gesund und alles, was ja, sag ich mal, viel Kalorien und Fett enthält, wie du schon gesagt hast. Wäre es denn vielleicht eine Möglichkeit, dass du sagst, du, ja musst erst irgendwas dafür leisten. Du hast ja gesagt, du machst gerne viel Sport und ähm aber deine na ja, dadurch, dass du halt dann wieder so viel isst, äh, übersteigt die Kalorienanzahl, die du durch das Essen zu dir nimmst, die Kalorienanzahl, die du durch den Sport wieder abgebaut hast. Wäre das vielleicht 'ne Option für dich, dass du sagst: „Okay, ähm, ich mache erst Sport und gönne mir dann vielleicht ein Essen, um das wieder auszugleichen.“ Also, dass du nicht zwischendrin isst, sondern bloß, vielleicht 1 Mal am Tag und dann auch als na ja, ich sag mal, Belohnung?
Mhm. Ja, das hört sich sehr gut an. Man muss dazu sagen, dass ich halt unregelmäßig esse. Ich mm, hab theoretisch theoretisch habe ich 'ne 16-Stunden-Diät und zwar mein Leben lang weil morgens mag ich nix. Aber ich trinke Kaffee mit Milch morgens und ich hab mir mal von 'ner KI erklären lassen, dass das auch dazu führen kann, dass man zunimmt, weil man irgendwie in Milch hat man glaube ich, äh, dann Cortisolausschüttung im Körper, das verstehe ich nicht so ganz. Aber äh, d dann ist es wirklich so, dass ich da sehr unregelmäßig esse und ähm aber wenn ich dann esse, so richtige Heißhungerattacken hab und dann ist es viel zu viel und es ist theoretisch eigentlich egal, was aufm Teller ist. Ich esse immer sehr große Portionen dann.
Okay, das kann ich verstehen. Ähm, ich frag nur mal nach, um besser na ja, mich besser in deine Situation hineinzufühlen. War das schon immer so oder hast du 'n Punkt bemerkt, wo das dann ja, wo das dann losging. Vielleicht ähm, wo du 'n neuen Job oder so angefangen hast, wo dann Stress dazukam?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, und zwar man muss dazu sagen: ich war früher mal Bodybuilder. Das glaubt man mir wahrscheinlich jetzt gerade gar nicht, wenn man mich sehen würde, aber ich sah mal aus wie Herkules. Und äh, das habe ich mir kaputt <laughs> das habe ich mir kaputt gemacht, als das Studium angefangen hat und nach dem Studium habe ich dann äh, mich selbstständig gemacht und war sehr viel unterwegs mit dem Auto und da gab's eigentlich nur unterwegs irgendwelche Tankstellen, McDonald's oder sonst was. Und da habe ich massiv zugenommen. Also, ich bin von 160 Kilogramm bin ich jetzt auf 130 runter. Ich sehe jetzt wieder normal aus, hab auch keine Falten oder so, ist alles in Ordnung. Aber äh, ich habe gemerkt, dass ich es komplett übertrieben hab. Und dadurch, dass meine Selbstständigkeit damals gescheitert ist, habe ich, glaube ich, auch viel Frustessen gehabt. Also, so alles immer wenn's mir nicht gut ging, habe ich gegessen. Das kann man schon sagen, ja.
Stabil. <laughs> Also erst mal Respekt, dass du 30 Kilogramm abgenommen hast von 160 auf 130. Das ist ja schon mal 'ne Leistung. Das zeigt ja, es geht und du kannst es, wenn du dran bleibst. Ähm, also, ich verstehe das jetzt richtig, dass während deiner Selbstständigkeit hattest du oft mal nicht die Wahl, gesund zu essen, weil du halt oft auf Achse warst und dann McDonald's, ähm, ja wahrscheinlich die einzige Möglichkeit war und durch die gescheiterte Selbstständigkeit, ähm, bist du dann zum Frustessen übergegangen. Also, man könnte dann sagen, so diese Selbstständigkeit war so vielleicht der Auslöser ähm, des Ganzen. D Ja genau. Wenn wir jetzt vielleicht mal so 'n bisschen auf die emotionale Ebene gehen. Hast du das denn schon verarbeitet, dass deine Selbstständigkeit damals gescheitert ist?
Mhm. Mhm. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Nein, ich hab auch noch Schulden, mit denen ich zu kämpfen habe. Nicht schlimm mehr Es es krieg ich langsam alles unter Kontrolle. Es normalisiert sich langsam und stetig, aber es war schon wirklich also es ist gescheitert während Corona und äh, da konnte ich halt nicht mehr als äh Montagepartner bei den Menschen losfahren, weil halt Ausgangssperren waren. Da sind die Umsätze eingebrochen und die Kosten über m meinen Köpfen zusammengebrochen. Dann bin ich in so 'n Depri-Loch gefallen, wo ich viel gegessen hab und wo auch wirklich äh, ja, sage ich mal ähm, äh habe ich keine Briefe aufgemacht und viele Fehler gemacht in der Zeit. Und daran k kämpfe ich jetzt noch dran, weil dann sind natürlich Fristen abgelaufen und so was alles. Würde ich so heutzutage nicht mehr machen. Ich war da auch noch so sehr jung, sage ich mal, aber ähm, def definitiv hat das Konsequenzen gehabt und ähm, ich glaube nicht, dass ich damit psychisch abgeschlossen hab, komplett, aber es ist auch nicht so schlimm, dass es noch so ist wie damals. Also mir geht's jetzt besser.
Mhm, also, dass du das selber erkennst, finde ich schon mal ein super erster Schritt weil, ich würde auch sagen, für mich klingt das so, als hättest du das vielleicht noch nicht ganz verarbeitet und, dass das dich vielleicht immer noch psychisch 'n bisschen belastet, ähm, und du dann diese Belastung oder die die Verarbeitung dann über das na ja, über die Ernährung, sage ich mal, ähm, substituierst. Vielleicht würde es helfen, wenn du wirklich dich mal hinsetzt und darüber nachdenkst, was schiefgelaufen ist, das einordnest und f damit du für dich abschließen kannst. Das wäre jetzt vielleicht so'n Tipp, den ich geben könnte. Ähm, wa was ich dir vielleicht noch raten könnte, ist 'n konkretes Ritual einzuführen. Also, im Sinne von: „Ähm, immer wenn ich esse, lege ich vielleicht mein Handy weg und denk kurz darüber nach, dass ich esse“ und dann hat man vielleicht auch dieses: „Ja ich esse einfach während bei und denke da eigentlich gar nicht drüber nach und schaufel die Kalorien nur in mich rein.“ Also wär das 'n Tipp ähm, der dir helfen könnte?
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, finde ich super gut, auch das bewusste Essen, das langsame Essen. Also d die Strategie, die ich mir jetzt überlegt hab, der die klingt jetzt vielleicht 'n bisschen abenteuerlich, aber ich ich esse ja Fleisch, hab ich ja erzählt und ähm, für mich ist es so, dass ich äh, auch Jäger hab, äh, äh, in der im Bekanntenkreis, die selber Rind jagen und äh, ich hab überlegt, ob ich mir mal von denen einfach Rinderrouladen bestelle und mir daraus Trockenfleisch mache, weil das eigentlich nur Proteine sind und das dann als Snack nehme, falls ich mal wieder Heißhungerattacken hab. So, das ist natürlich eine komplexe Strategie eigentlich, um abzunehmen, aber ich dachte mir, so kann ich mit was Leckerem und Gesunden irgendwie versuchen, ähm, dahin zu kommen. Ja, das ist vielleicht so 'ne Sache. Und dann bewusster und langsamer Essen auf jeden Fall, das ist auch eine gute Idee und die Ernährung dann noch umstellen. Aber also ich muss sagen, jeder hat so seine Schwachstellen und f das fordert mir fordert mir, also wirklich viel Disziplin ab, das hinzubekommen. Das ist, glaube ich, 'n Schwachpunkt bei mir.
Ja, ich merke auf jeden Fall: Du hast dir da schon 'n bisschen Gedanken drüber gemacht und da bist du auf jeden Fall meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg. Ähm, du hast ja gesagt äh, d du würdest dir Fleisch beim Jäger besorgen und das dann auch trocknen. Ich finde, das ist eine supere Möglichkeit, den Magen zu füllen dass du, ja, keinen Hunger mehr verspürst und auch diese Heißhungerattacken 'n bisschen bekämpfst damit. Aber mit Nahrung, die n dann nicht unbedingt, naja, in Fett umgewandelt wird und bei dem Körper ansetzt. du sagst, das sind hauptsächlich Proteine, heißt das würde eher in die Muskeln w gepackt. Das ist ja sogar noch etwas Gutes, <chuckles> weil dann sieht man ja <laughs> gut aus und du warst ja eh mal Bodybuilder, hast du gesagt. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist ähm, du hast ja gesagt, du isst gerne zwischendurch. Machst du das den ganzen Tag? Also gibt's auch vielleicht mal Phasen, wo du nichts isst oder geht das wirklich den ganzen Tag von morgens aufstehen bis abends kurz vorm Bett gehen?
Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm, genau. Also ich äh, steh morgens auf und trink dann fast 1L Kaffee bis 13:00 ungefähr. Also so 0,5L bis Liter, je nachdem. Und äh, erst dann fange ich an zu essen, also erst ab nachmittags und ähm, theoretisch müsste ich eigentlich konstant im Kaloriendefizit sein, aber dieser Kaffee mit Milch morgens- dieser Milchkaffee- der äh, verhindert, dass der dass diese 16 Stunden Pause den Effekt hat. Das vermute ich einfach. Aber auf den Kaffee zu verzichten, das dann bin ich nicht mehr leistungsfähig. Dann kriege ich keine Klausur mehr geschrieben, dann kriege ich meine Arbeiten nicht hin äh, dass dass Kaffee Sorry <laughs> Bitte kein nich auf Kaffee verzichten.
Ja, das verstehe ich, dass du da nicht drauf verzichten möchtest. Mm, <clicks tongue> vielleicht könnte man ja einen Kompromiss schließen. Du könntest dir vielleicht du sagst jetzt, du trinkst Kaffee mit Milch. Ähm, so wie ich das raushöre, geht's dir dann eher darum, dass der Kaffee dich wach macht. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, auf Espresso umzusteigen? Also, der Koffeingehalt bei Espresso ist ja viel, viel höher, würde wahrscheinlich den gleichen Effekt haben, du würdest aber viel, viel, viel weniger Flüssigkeit zu dir nehmen müssen. Wär das vielleicht eine Option, mit der du leben könntest?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist 'ne keine schlechte Idee. Einfach so'n Espresso. Den den haut man sich rein und dann oder oder vielleicht 'n 'n grünen Tee oder so was. Irgend irgendwas gibt's ja auch, glaub ich so'n oder schwarzer Tee war das, glaub ich. Das sind echt gute Vorschläge, die du da hast, ja.
Ja, vielen Dank äh, <laughs> dass ich dir helfen konnte mit meinen Vorschlägen und ich hoffe auch, du kannst ein bisschen was davon umsetzen und, dass es deine Lebensqualität auf jeden Fall verbessert. Ich wünsch dir viel, viel, viel Glück, dass du deine Essgewohnheiten in den Griff kriegst und auch dein Traumgewicht erreichst, dadurch.
Danke. <laughs> Danke dir. Super. Tolle Tipps und ich hoffe, ich darf dich mal widersprechen. Tschüss.
Hoffe ich auch. Wiedersehen.